Sicuramente.
Mh. E questa cosa mi porta sempre un po' a esplorare, perché, capirai, queste fonti d'acqua non sono mai così facili da trovare, non sono lungo la strada. <chuckles>
Ma sì, ma infatti. Cioè, ma infatti ti stavo per chiedere, ma, ehm, giri con con il bastone tipo rabdomante, o vai a fare una ricerca un po' più dettagliata, magari su internet, e cerchi dov'erano le fonti, non so.
<chuckles> <chuckles> Mhmm. Beh, ehm, devo dire che, ehm, straconsiglio a chiunque voglia iniziare questo tipo di ricerca di andare sempre in 2 persone, perché comunque è un po' una follia andare da soli, perché spesso e volentieri in questi percorsi, che sono p veri e proprie escursioni con dei cammini più o meno, uhm, sicuri, ehm, non bisogna andare da soli perché, uhm, spesso si perde anche la copertura, quindi non c'è modo okay. Però
Ah. Ah, e diventa anche pericoloso tra l'altro.
Mh-mh-mh.